あの、ちょっと、アドバイスを頂きたい事があるんですけど
ええ。
あの、私、結構締め切り前に、こう、もう、ものすごい、こう、慌てて、もう、最後のほんとに小1時間ぐらいで、パタパタパタッと、こう、うん、片付けたり、あの、うん、焦って作業したり、ってする癖が、どうやらあるみたいなんですよね。うーん。何とかしたいな、何とかできないかなと思ってるんですけど。うーん。
うんうん。 うん。 ああ、なるほど、はい。 うーん。え、それって、あの、お仕事でのことですか？
そうですね、ま、なんか、しごどっちかっていうと、仕事は責任感を持ってやっているので、その、ま、どあの、バタバタしてることは、もう、正直沢山あるんですけど、どっちかっていうと、その、責任感が若干薄いプライベートとかは、更に、うん、短時間でギリギリでもセーフになってるから余計に、こう、ね、また次もやっちゃうっていう、ことなんでしょうけどね。うん。こう、「用意しといてね」ってうん、言われたこととか。うん。
うん。 はい。 うーん。 ふーん。え、例えばあ、うん。 うんうん。ま、例えば、ちょっと具体的に、差し支えなければ、どんな感じか教えて欲しいんですけれども。
ええ。ええ。 そうですね。例えば、こう、あのあの、自治会で、なんか、こう、うん、あの、皆さんこれを、あの、集めます例えば、集金なんかでもそうなんですけど、集めますので、何曜日の何時に回ります、とかいうのが書いてあったりして、あ、分かった、分かったって、それをやるのが嫌なんじゃないんですけど、うん、とか、こう、皆さんで、こう、ね、あの、年末年始の前の、なんかこう、うん、ものを集めますとか、こう、用意してくださいとか、ん、皆さんでお掃除します、とかいう時も、あ、分かった、分かった、って思うんですけど、その段取りをするために色んなことを調整すれば良い、出来るのに、そこを結構ギリギリまで、ま、気がついたらちょっと放置しちゃうというか。ああ、後回しにしてしまうがために、結構その直線でバタついているんですよね。バタバタバタってなって、で、ま、なんでこんなにやることがいっぱいあって、どこうん、もういつも困ってるわって思うんですけど、いや、冷静に考えると、こう、1つで1つ、うん、こう、早め早めにやっておくとできたんだろうなと思いながら、結局やっぱ最後の追い込みで、わーっと、こう、ダッシュしてる自分がいるんですよね。いろんな場面で。うん。
はい。 うん。ふん。 はい。 ええええ。 うん。 うん、ふん。 はい。 うんうん。 うん。 うんうんうん。 うーん。 うん。 うんうん。 うーん。なんかね、やっぱり、あの、日々ね、色んなことが、やることがあるんで、そうに、あの、なんだろう、こう、慌てることもありますよね。こう、あんま、あれ、やっやっときゃ良かったっていうのも有りますし、あ、もうこれは早く急いでやらなきゃっていうのも、うん、あると思うんですよね。うん。
ええ。 うーん。 そうなんですよね。うーん。なんかほんとに、あの、うん、バタバタバタバタ、で、結局やっぱり1つだけじゃないので、その、例えば仕事の作業があってバタバタしてる、で、また家のことで、何か自分でやらなきゃいけないと思ってたことも、なんとなく、こう、バタバタしてるとか。バタバタの、なんか、こう、ギリギリの重なりうん。こう、同じ日に別のことでバタついてる、とかいうことも結構あったりして。なんかね、うん、1つじゃないから余計に、ちょっと、こう、パニックじゃないですけれども、なんかね、こう、自分の、うん、やりたいペースでは全然出来てないんですよね。
うーん。 はい。 うんうんうん。 うん。 うんうんうん。 はあ、確かにね、あの、色んなことをやらないといけないですものね。うん、なんか、その気持ち分かります。バタバタするお気持ち分かります、とても。うんうんうんうん。うん。
うん。 うん、うんうん。ほんっとストレスです、これ。うん。 ね。なんか、ま、ま、自分で作ってるようなストレスでもあるんだろうなって、ちょっと厳しくね、うん、こう反省したりすることもあるんですけど。うーん。
うんうんうんうん。 うーん。まあ、でも、その、バタバタされた時って、あの、どうですか？あの、なんか寝不足になったりとか、なんだろう、すごくストレスになったりとかってされます？
うん、うん。 ああ。なんか、やっぱり、ちょっ と、うん、例えば2、3例えばね、こう、あと1時間しか無いところを追い込みでやっていて、あと2、3時間あったら、もっときっちりできる、落ち着いてできるんだろうなって思うと、なんかやっぱりちょちょっとこう、ん、なんま、うーん、なんか、こう
うん。 うん、ふん。
ね。うん、なんて言うんでしょう、こう、いね、胃がキリキリするところまで行かないんですけど、なんとなく、こう、自分の中で神経が、こう、高ぶってる感じ。うん。しますよね。やっぱりそれん、とか、こう、あ明日の朝一番に出さなきゃいけないことを、まだ前の日の夕方、夜でできてないっていうのが分かっていた時はさすがに「あ、もう寝れないな」と思うだけで、ちょっと、こう、ストレスですし。いや、ほんと、うん、あの、眠りもすごい浅いです。あ、どうしていいんだろうっていううん。出来てない、でも、出さなきゃいけない、っていう、その焦りはすっごいありますね。うん。うん。
うんうん。 ええ。 ああああ。うんうん、しますよね、うんうん。 うん。 うーん。 うーん。 うん、そうですよね。なんか、その、焦りもすごくお気持ち分かるんですけれども、その、何時までにやらないとかっていう、期限付きのって多いんですか？やっぱり。
うん。 うん。 うん。 そうですね、それって別にそのね、急にあの、あと1時間で出してって言われたわけではなくって、もう日にちは最初から分かっているのに、ま、自分が多分こう優先順位をうまくつけられてなかったとか、「あ、あとまだ2日あるわ」みたいな感じでちょっとこうのんびりしすぎていた。なんかその繰り返しですかね。うん。
うん。 うん。 うん。 うん、でもありますよね。そのまあ、あとね、2日3日あるわと思ったら、やっぱりちょっと先延ばししちゃいがちですよね。とっても。
ん、ん。 そうなんですよ。なんかまだあとって、ほんとにそのい時間が長ければ長いほど、あといっしゅうかんもあると思うと、なんで今やんなきゃいけないんだろうとか。い のうの優先順位にはないんですよね、自分の中で、だから。もうちょっと差し迫ってきて、こう、うん、気が焦るあたりでばーっとこう、スピード出してやればできるみたいな。なんかそういう のかもしれないんですけど、うーん。
うん。 うんうん、確かに思いますね。うん。 うん。うん。 うんうん。 うーん。なんかこう、優先順位をこうね、おっしゃったように、あの、なん高いものからあ、低いものからちゃう、高いものから順につけていって。うん。で、その時間の割り当てをちょっと決めていくとかはどうですか？やりにくいですかね。
ね。 うん。 うーん、そうですね。なんかこう余裕がある時に、あと、例えば、あと1週間あるってなると、優先順位は今今日はつかないんですよね。で、明日もなんとなくまだ優先順位の中には、やらなきゃリストには入ってるけれど、やらなきゃの中の優先順位の上位には来ないんですよね。で、だんだんあと3日、あと2日ってなってくると、お、いよいよだなみたいな。
うん。 うん。 はい。 ええええ。 うーん。 ああ、はい。
うーん、で、そこでなんとなく優先順位がぐぐっと上がってきて、もう前日とかになるとダメだ、もうもう先が見えてきたっていう。だから1週間前だと、時間の感覚をこう、あとこれぐらいでやらなきゃっていうのはまだ薄いんですよね。
うーん。 ああ、でもそうなりますよね。1週間あれば、いや、まだ1週間前だから、これはちょっとまだやらなくてもいいかなっていう風な気持ちになりますね。うん。
うーん。 うん。うん。 そう、しかもなんとなくそういう時に限って、今日の優先順位としてはもうちょっと高いものがあったりするんですよね。
うんうん、確かにそうですよね。まあ、先にこれを、うーん、片付けてしまって、まあ、これはまあ、明日でも明後日でもいいかってなりますよね。
うん。 うん。 そう。で、特にこう朝一番にこう今日やることって考えた時に、ま、時間があったら、うん、ま、いちょっとこう、うん、準備でもしてみようかなってまだそんな気持ちなんですよ。だから、いずれ来るであろうその、ね、こう締め切りなんですけど、ま、今日やることの優先順位としてはまだ低くって、他のことをタタタタッと片付けて、それで時間が残ったら、うん、まあ、やってもいいかなっていう。だから優先順位も何もすごい低いですよね、まだいっしゅうかんごのものとなると、うーん。
うん。 うーん。 うん。 うーん。 そうですよね。ま、ね、でも、早くにやってしまえば、その後々の心の余裕っていうのは出来るんでしょうけどもね。なかなかそれね、できないですもんね。
うん。 ああ、そう。 でも、やっぱり、うん、こう慌てて思うのは、慌てて必死になってもうほんとギリギリでね、こう、出した後に思うのは、やっぱり余裕を持ってやりたかったなっていう。ま、後悔としてはそれですよね、うん。
うーん。 うーん。 うーん。ま、でもそのね、あの、今後悔ね、されてるっておっしゃったじゃないですか。ま、先にやっとけば良かったとかいうのは。うーん、でもそのお気持ちを持っていらっしゃるのならば、多分ね、今後もしやるとしたらならば、ま、あの時ああ思ったんで、あ、今回はちょっと早めに取り組んでみようかなとかっていう考えも出てくると思うんですけどもね。うん。
うん、ええええ。うんうん。はい。 うん。 そう。 うん。 ねえ、なんか多分、こうやって必死になって、あ、もうこういうのはやめとこうって思った、例えばその、すぐ翌日にまた同じようなことが来ると、さすがにもう、自分でも学んだ感はあるんですよね。でも、例えばまたそれが何か月後先とかになって、また同じような状況になっても、なんかすごい、あの、懲りない自分がいるっていうか
ううん。 うん。 うーん。 ああ、ま、でも、それでもこう、なんとかこう、やってこれたからじゃないですか、それって。もううん。
ね。 そう、これってよくそう、なんとかややってこれたっていうのはいいんですかね？それが結局自分の、うん、こうレッスンになってないんのかなとかね。い
うーん。 うーん、あ、でも、なんとかやってこれて、ま、それであの、全然いいと思えるのならば、うーん、それでもいいのかもしれないですし。でも、それをもし改善したいのであれば、ね、もうちょっと先にやってしまって、あとあとちょっと心に余裕があって、ああ、もうあれはやったんで、あ、ちょっとこれはやらなくて、これ、こっちに集中できるっていう風に、ね、 方向転換していけると思うんですけどもね。
ん。 うん。 これ。ん、ん。 うん。 ね。 うん。 そうですね、なんかやっぱり優先順位のつけ方が甘いのかなとも思うしギリギリになってこそエンジンがかかると思っている自分もちょっと、うん、大概にしたいなって思うところでもありますし、うんうん。ね、なんかこう
うん。 うん。 <chuckles> うんうんうんうん。まあ、でも、そういう風に、ま、詰め込んでも、結局こなせてるご自身がいらっしゃるっていうのはすごいと思いますけどもね。
ね、これ、結構ヒーヒー言ってる割にですよ、でも、そうできてるってことがこう中途半端にね、こう達成感に繋がったりしてるんですよね、きっとね。うん。
うん。 うん。 うん。 うーん。まあ、悪いことばかりではないとは思うんですけれども。うーん、ほんとに。でも、まあ、うーん、それも一種の癖なのかもしれないですし、そういうにあっているのかもしれないですしっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと時間を区切って、あの、メモにしたり見たりとか、うん。今日はこれやる、これやる、これやるっていう風に書き出してみるのもいいかもしれないですよね。
ね。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 ん。 うんうん。 うん。 そうですね。うん。 うん。 ん。 あ、そうですね、意外と頭の中で考えてても、こう、うん、書いて目で見るっていうのはまた違いますよね。ちょっといちど、うん、1度そういう手法でやってみたいと思います。なんか、うん、治るかもしれないですもんね。やってみます。ありがとうございます。
はい。 うんうん、そうですね。 あ、はい、是非是非。